آه، أوكي، تمام، فهمتاك، يعني أنت بتتشتت بسهولة جدًا، ممكن أي حاجة حرفيًا جنبك تشتتك ،وتخرّجك برّا الMood تمامًا، وتفقد تركيزك كُلّه، طيب أنت يعني لمّا ب لمّا بتتشتت، بتعرف ترجع تاني تركّز في الحاجة اللي أنت كنت بتعملها، والّا خلاص أنت كده ممكن اليوم انتهى على كده، ما بتعرفش يعني ترّجع تركيزك بنفس النسبة اللي أنت كنت فيها قبل ما تتشتت؟
بالضبط. آه، طبعًا. امم. ما هي هيَ دي المشكلة بقى، يعني آآ، ما باعرفش فكرة ال العودة دي، يعني لو أنا باعرف أرجع بنفس الطاقة، والتركيز اللي كان عَندي، ك كنت ه هابقى متقّبل ده، لكن آآ، أنا ما باعرفش أرجع تاني، ب يعني خلاص لو قُمت أعمل حاجة صغيرة، عارفة لو كوباية قُمت أشرب كوباية مَيّة، آآ، ممكن خلاص فيها ساعة والّا حاجة دي عقبال ما أرجع تاني أشتغل بقى، آآ، أروح بقى شرِبت كوباية مَيّة، بعد أمّا أشرب كوباية مَيّة، أروح أفتح التلفزيون، أفضل أقلِّب فيه، أروح فاتح الLaptop بتاعي، ممكن أروح لاعب جيمين، 3 مثلًا، لعبة باحب ألعبها على الLaptop وأقوم راجع تاني <tsk> بالاقي إن الموضوع بيفتح مني على الآخر كده، بشكل فظيع جدًا، آآ، بيأثّر طبعًا بقى على جودة كُلّ شيء أنا باعمله.
صح. اهم. اهم. إمم، أكيد، أوكي، تمام فهمتاك. يعني غصب عنك بيكون نسبة التركيز بتفقدها بشكل كبير، فبالتالي ما بتكونش راجع بنفس حتى النسبة المئوية مش هترجع بنسبة 100% في التركيز، فزَي ما أنت قُلت فعلًا لو كانت الموضوع بالنسبة لك إن أنت بتعرف ترجع ب بنفس الطاقة، ما كانش هيكون مِسبب لك أي مشكلة. طَب أنت عمومًا آآ، حاسس إن أ يومك سواء بقى أنت بتقول بتشغل، أو الbusiness وَاخد من وقتك مدة طويلة أوي، طَب هل نومك متأثّر بسبب حاجة زَي كده؟ يعني بتنام بدري، بتصحى بدري، بتاكل كويس، آآ، والّا والّا في مشكلة في ال في ال في الموضوع ده؟ لأن برضه موضوع النوم ده بيأثّر جدًا على فكرة التركيز على فكرة، فعايزة أعرف منك يعني بتنام بشكل طبيعي، والّا موضوع إيه؟
إمم. خالص بقى، كُلّ حاجة ملخبطة، يعني آآ، نوم متقطّع جدًا، جدًا، جدًا، ممكن في نُص اليوم أصلًا وأنا يعني ده ده نوع من المشتتات أنا نسيت أقول لِك عليه، إن أنا في نُص اليوم أحس إن أنا آمم، كسّلت، أقوم نايم في نُص اليوم كده، مش مكمِّل الحاجة اللي أنا عملتها دي. ده طبعًا يخلّيني أسهر أكتر، وأنا لمّا باسهر، باحس إن باسهر عشان أتبسط، مش عشان أشتغل، فما باشتغلش، آآ، فتلاقيني رُحت مثلًا مطّبق يوم، أو فضلت صاحي للصبح، فانام، آآ، نومي يومي اتقلب، أكلي باظ، مثلًا مواعيد أكلي ما بقتش موجودة، فكُلّ شيء يعني كُلّ شيء دخل في كُلّ شيء كده، بسبب برضه آآ، عدم التركيز دي، وإن أنا نمت في نُص اليوم بس مش أك
اهم. إمم، أوكي. تمام. اهم. طبعًا. اهم. إمم، امم.